Oke. Jadi gini nih, Kak, aku tuh kayak punya masalah nih, eee, soal kelelahan. Meski aku tuh kayak, cukup sebenarnya tidurnya.
Oh oke, gimana tuh, Kak?
Eee, aku cerita sedikit dulu ya. E mengenai, mengenai, eee, kenapa sih aku sekarang lagi ngerasain lelah banget ini. Jadi, aku enggak tahu, eee, gimana, e kenapa? Karena aku merasa aku tuh cukup tidur. Memang aku tuh bangun jam 4 pagi, karena kebetulan memang aku harus, menyiapkan bekal ya, untuk anakku ya. Bekal makan siang, snack dan termasuk sarapan pagi, gitu. Dan, aku tuh kalau malam, aku udah tidur si ya aku ada sih kayak tidur siang, eee, power nap lah, istilahnya ya. Tapi tuh sekitar 15 sampai 30 menit aja, gitu. Kadang-kadang aku tidurnya, eee, kadang-kadang aku power nap-nya itu justru setelah anak-anak pergi, atau ya sekitar-sekitar jam 2 jam 3 deh, gitu.
Boleh boleh. Ya. Mhm mhm. Oke.
Nah, tapi aku tuh tidur jam malam itu sebenarnya jam 9.00 malam. Itu tuh udah udah udah udah udah udah lelap lah, ya, udah ke alam mimpi, gitu. Tapi, kayak terus bangun jam 4.00 pagi, kan, berarti artinya sebenarnya sekitar 7 jam lah ya, itu berapa sih, waktunya?
Mhm, harusnya cukup sih Kak, 7 jam, ya?
Iya, bener kan? Ke-7 jam ya, itu ya, benar, ya? Eee, kalau aku enggak salah hitung itu, 7 jam, harusnya cukup. Tapi, kenapa aku kayak merasa masih pegel, capek, eee
Benar.
itu dia tuh. Aku, kayaknya butuh saran Kak, aku harus gimana ya? Harus melakukan apa, gitu?
Mmm, oke paham Kak, sama masalahnya, eee, kalau boleh tahu, ini udah berapa lama nggak ya Kak, Kakak, eee, merasa, kayak gini?
Mhm. Mmm, sebenarnya sudah agak lama sih, mungkin sekitar, eee, 6 bulan yang lalu, cuma kayak semakin intens itu 3 bulan belakangan ini.
Hmm, oke. Nah, boleh tahu nggak Kak? Berarti, konsisten ya, Kak? Kakak tuh, selalu tidurnya, selalu di jam 9.00 dan bangunnya selalu di jam 4.00, enggak pernah ganti-ganti. Jadi, ya 7 jam tuh, bisa dibilang, ya, konsisten Kakak selalu dapatkan tiap malam?
Iya, sih. Iya, betul! Iya, kadang-kadang, ada lah, jam 9.30, atau bahkan lebih awal, misalnya 8.30. Jadi, enggak enggak saklek di jam 9.00, tapi, ya sekitaran jam segitu.
Oh, oke oke. Nah, boleh tahu dulu nggak Kak, waktu, eee, Kakak tidur, itu Kakak tuh, ngerasa tidurnya itu, gimana? Apakah, emang pules selama tidur? Atau, mungkin ada kebangun-bangun? Misalnya, ya, mimpi nggak enak, atau mungkin Kakak harus ke kamar mandi? Atau, gimana tuh, Kak, waktu selama tidurnya?
Iya iya, mhm? Oh. Iya iya. Eee, iya bener juga ya. Setelah dipikir-pikir lagi tuh kadang-kadang aku kayak ada suka kebangun malam-malam.
Mhm, kenapa tuh Kak?
Mhm, eee, enggak tahu, pokoknya tiba-tiba kebangun aja gitu. Terus kayak mau tidur lagi tuh agak sedikit, eee, apa ya, eee, susah gitu. Maksudnya menuju untuk bisa tidur lebih dalam lagi tuh susah. Jadi aku mungkin butuh 15 menit atau misalnya 20 menit, aku kayak mancing-mancing aku buka-buka smartphone supaya mataku tuh ngantuk gitu. Nah nanti baru habis tuh tidur lagi gitu sih.
Mmm, oke. Mhm, mmm. Oke. Nah terus kalau boleh tahu nih, Kak, biasanya, eee, sebelum tidur itu kira-kira Kakak kegiatannya apa sih? Apakah ada olahraga, atau mungkin meditasi, atau makan berat, atau ngopi atau gimana tuh Kak biasanya?
Mhm. Eee, kalau sebelum tidur yang jam jam 09.00 itu sih biasanya ya paling ini sih, eee, buka-buka smartphone, jadi aku merasa kayak, eee, apa namanya, eee, scrolling, scrolling media sosial gitu untuk kayak aku istilahnya nyari ngantuk gitu.
Oke oke paham nih Kak. Nah, aku kalau mau kasih saran sedikit boleh ya Kak?
Oh, boleh boleh. Boleh, dong.
Nah, mungkin nanti Kakak bisa coba, nih. Tiap kali mau tidur, itu jauhkan dulu dari smartphone atau dari gadget-gadget. Dan tadi kan Kakak juga sempet cerita ya, bahwa o ah, beberapa kali kebangun, terus mau mancing tidurnya lagi tuh, main smartphone, gitu. Nah, itu justru nggak baik, Kak. Malah justru itu bikin Kakak, makin susah tidur.
Betul. Oh. Oh, gitu.
Iya, karena kalau kita main smartphone itu, eee, kan kita ngeliat konten, gitu ya. Terus, mata kita juga jadinya tuh, terekspos oleh sinar dari smartphone kita sendiri. Nah, itu sebenarnya bikin mata kita tuh, jatuhnya kayak bangun, gitu Kak. Sama juga otak kita tuh, kayak dipicu untuk mikir. Karena kita ngelihat konten, entah kita baca, nonton video, atau lain sebagainya. Nah, itu tuh malah bikin kita, jadinya bukan malah ngantuk, tapi malah seger gitu, jadi badan kita tuh
Ya, betul. Oh, ya ya ya. Oh. Malah terstimulasi lagi ya, otaknya, ya.
Bener Kak, gitu.
Oh, soalnya aku kayak ngerasa merasa, eee, "Oh, mataku tuh, biar kena sinar, biar capek, gitu, matanya." Oh, ternyata salah, ya? Oh, oke oke, terbalik ya. Okew, gitu, salah satu saran yang, eee, aku malah baru tahu, sih. <chuckles> Thank you tuh, sarannya. Ada lagi nggak, Kak?
Kebalik Kak, justru. Nah, mungkin Kakak juga bisa cek nih, kondisi, mmm, kenyamanan kamar, gitu ya. Misalnya, eee, udah mati lampu belum, jadi bener-bener gelap gulita, gitu ya. Terus misalnya, eee, nyala AC-nya tuh temperaturnya gimana nih, udah pas, udah nyaman, kepanasan, kedinginan? Dan juga kasurnya sendiri, Kak, ah, nyaman nggak sih, sebenarnya gitu. At karena, bisa jadi juga, sebenarnya, ya udah dari Kakak sudah berusaha ngantuk, gitu ya, udah berasa mau tidur, tapi kondisi luarnya tidak mendukung Kakak untuk istirahat dengan baik. Itu juga bisa jadi salah satu faktornya sih, Kak.
Mhm. Oh, Mmm, betul betul. Oh, oke paham paham. Memang sih, selama ini aku enggak pernah, eee, terlalu memperhatikan soal suhu AC, apalagi. Suhu AC itu, ya pokoknya aku, eee, se nyalain udah aku enggak ganti-ganti lagi, enggak mikir lagi, gitu, kayak terus juga soal, eee, tadi kondisi gelap atau terang, itu aku juga enggak mikir sih. Ya, kadang-kadang aku matiin lampu, kadang-kadang enggak sih. Oh, iya iya iya iya.
Mhm. Nah, itu boleh dicoba Kak, mungkin emang Kakak tipenya yang sukanya matiin lampu gitu, tapi mungkin nggak sadar nih, tidur dalam kondisi lampunya nyala. Terus, tengah malam baru kebangun, terus, kayak, "Ah, ya udah," tapi, udah nggak ngeh gitu, bahwa memang lampunya itu lagi nyala, itu mungkin yang bikin Kakak, juga jadinya kebangun sebenarnya.
Boleh boleh. Penting sih, memang sih Oh, iya iya, oke oke, paham. Oke, nanti aku coba mengkondisikan deh
Mhm.
mengkondisikan suhu eee, sama apa tadi, eee, eee, terang gelapnya kamar, gitu ya. Oke oke oke.
Terang terang gelap, Kak? Iya. Sama aku mau tanya juga Kak, Kakak ada, apa ya, kayak kepikiran gitu, nggak sih? Mungkin, ada kecemasan? Atau, "Wah, kepikiran sesuatu nih?" Sebelum Kakak tidur?
Eee, jujur nih ya, mmm, kalau soal kepikiran mah banyak ya Kak, sebagai ini, s apalagi saya sebagai seorang, eee, orang tua gitu. Eee, banyak aja kayaknya yang dipikirin gitu, mikirin anak lah, mikirin besok makas masak apalah, mikirin, eee, apa ya, sekolahnya dia gimana gitu ya, kalau ditanya, ada kepikiran dan kecemasan sih banyak Kak. <chuckles> Gimana tuh ya?
Mmm, mhm, paham sih. Iya. Nah itu mungkin, ya secala secara alam bawah sadar Kakak juga mungkin, itu mempengaruhi kualitas tidur Kakak juga, gitu. Ya namanya juga, ya pasti, udah jadi, gimana ya, udah jadi ibu gitu, pasti banyak yang dipikirkan entah dari diri sendiri, keluarga da apalagi anak.
Hmm. Oh, oke. Iya tuh, gimana tuh ya?
Nah, itu mungkin Kakak bisa coba, mencerita gitu ke keluarga terdekat atau ke teman, coba cerita aja Kak, mungkin ada unek-unek yang belum tersampaikan, atau ada hal yang bikin Kakak tuh kepikiran. Dan Kakak mungkin selama ini, e belum pernah menyuarakan si kepikirannya ini jadi dipendem sendiri. Nah itu kan bikin, pikiran Kakak jadinya nggak istirahat atau nggak bisa 100% tuh rileks sebelum tidur.
Oh. Oh, berarti maksud sarannya itu dalah adalah aku mengungkapkan kecemasanku gitu ya?
Betul, udah pernah belum, Kak, kayak gitu?
Supaya Belum sih. Tuh jujur aku orangnya, eee, suka memendam masalah memang. Jadi kurang memang kalau bicara soal me apa ya namanya? Menyampaikan, eee, mengungkapkan dalam ah dalam hal ini lah mengungkapkan unek-unek itu aku memang jarang sih, Kak.
Nah, itu Nah, itu dia, Kak, mungkin kalau saran aku, Kakak bisa coba nih, kira-kira lagi kepikiran apa nih yang udah dari siang hari tuh bener-bener, "Aduh kepikiran banget," tapi belum berhasil diungkapkan entah ke teman, keluarga, sanak saudara gitu ya. Nah itu bu coba mungkin, Kakak ungkapkan dulu supaya, paling enggak sebelum tidur, itu pikirannya tu udah lega dan terasa lebih ringan juga.
Oh, oke, paham paham. Iya iya, oke oke, itu 1 saran yang, eee, patut dicoba sih.
Mhm. Nah terus boleh tahu juga nggak Kak, mungkin Kakak ada, eee, ini nggak mungkin, eee, minum vitamin atau minum obat gitu yang biasanya sehari-hari Kakak minum gitu.
Suplemen, kalau suplem kalau obat enggak. Tapi, kalau suplemen ada, ya, kayak Vitamin D, Vitamin K2, gitu sih.
Mmm, <smacks lips> oke oke. Nah, eee, mungkin Kakak bisa cek juga nih, sebenarnya, eee, vitaminnya tuh, terolah dengan baik, atau enggak, di badan Kakak? Atau, beberapa orang tuh, suka banyak juga minum Vitamin Magnesium, kalau enggak salah. Jadi, bukan Vitamin C, jadi, kayak vitamin yang ada kandungan magnesiumnya. Karena, itu katanya bikin tidur lebih pules juga.
Oh, iya iya, aku baru tahu malah, itu. Oke, coba nanti aku, eee, cari info ya, soal Magnesium ini ya.
Mhm, bisa coba Kak. Tapi, kalau saran aku sih, sebenarnya, ya, kalau misalnya bisa diselesaikan dengan natural, gitu ya. Nggak perlu sih, sampai ada suplemen-suplemen segala.
Oke, iya iya. Oh, iya. Betul betul. Mungkin, ada lagi sarannya Kak?
Mmm, kalau dari aku itu aja sih Kak. Cuman, aku mau kasih tahu aja bahwa untuk masalah, eee, bangun lelah, meskipun jam cu eee, jam tidurnya cukup, itu biasanya sih datangnya dari ya, dari kebiasaan, gitu ya, Kak. Jadi, untuk mengubah ini mungkin nggak mudah. Nah, saran aku, Kakak di sini harus, eee, benar-benar konsisten, komit, dan juga sabar, gitu. Jadi, jangan sampai udah berusaha, eee, mengubah pola hidup eee, pola tidurnya, tapi kok, "Aduh, kok masih begini, enggak ada kemajuannya?" Atau, enggak ada progresnya nih, masih tetap aja bangunnya, masih badan capek, tidur di malam hari juga masih suka kebangun-bangun. Nah
Oke. Oh, iya sih. Aku perlu ke ini enggak ya, ke dokter enggak ya? Kalau masih seperti itu?
Nah, kalau misalnya dari iya, kalau dari Kakak merasa udah ngeganggu banget, dan, semua cara itu sudah dilakukan. Nah, mungkin Kakak bisa coba reach out ke tenaga spesialis, atau, tenaga ahli, Kak. Kalau memang benar-benar, udah, wah, udah nggak bisa Kakak handle sendiri Kak.
Oke, siap. Oh, oke. Waduh, terima kasih ya, eee, dengan segala sarannya men cukup mencerahkan nih, membuat aku jadi lebih, eee, bisa memahami tubuhku supaya nggak lelah, meski cukup jam tidurnya.
Iya, sama-sama Kak. Nah, semangat terus ya, Kak, aku tahu rasanya tuh, eee, bikin frustrasi gitu, kalau misalnya udah tidur, bangun-bangun masih capek.
Iya, betul betul.
Nah, semoga bisa sukses terus Kak, dan bisa tidur lebih nyenyak lagi.
Terima kasih.
Sama-sama.